Oke, aku itu, kalau untuk memasak, Kak, aku belanjanya itu 1 minggu sekali, itu khusus untuk lauk hewani, Kak, ya. Nah, sedangkan untuk sayur, itu aku belanjanya itu, eee, seminggu 2 kali, 2-3 kali, kayak gitu. Sat nah, karena, aku tuh nggak terlalu bisa untuk menyimpan sayuran yang lebih lama, gitu lo, Kak. Kalau untuk, eee, protein hewani, kayak gitu ya, lauk-lauk gitu, ayam, ikan, daging, itu kan dimasukkan freezer itu aman banget, Kak, seminggu, 2 minggu, sebulan, bahkan sampai setahun itu enggak masalah. Iya, itu aman, kayak gitu. Jadi kalau sayur-sayuran, kayak gitu, pokoknya bahan yang enggak tahan lama, itu aku biasanya belanjanya 2 hari sekal eh, 2 hari. Apa, seminggu 2 kali, Kak, seminggu 2 kali, kayak gitu. Dan, kalau untuk lauk-lauk itu, biasanya aku belanjanya langsung ke pasar, Kak. Sedangkan, kalau untuk sayur, itu biasanya ya cukup di pak sayur yang depan rumah aja, kayak gitu. Mhm, kayak gitu.
Oke. Ke. Kenapa tuh, Kak? Mmm. Mhm. Aman, ya? Oke. Mmm, 2 kali. Oke. Mhm. Mmm, yang keliling-keliling itu, ya. <chuckles> Oke. Oke oke oke. Wah, menarik juga, ya. Ternyata, eee, baru tahu nih, ada bedanya ya, kalau belanja, eee, sayur itu bisa dipisah gitu, semenela sementara kalau yang daging-dagingan, eee, langsung bisa untuk seminggu. Oke. Nah
Mhm. Ya, mungkin gini, Kak, mungkin ada beberapa orang itu yang memang sekali, ya, sekalian belanja lauk, plus belanja sayur, kayak gitu, ya. Cuma aku kan khawatir aja tuh. Maksudnya, ketika aku belanja sayur langsung untuk 1 minggu, eh, ternyata pas untuk yang hari ke-5, ke-6 itu sayurnya udah busuk atau udah layu, itu kan sayang banget, kayak gitu.
Mhm. Mhm. Mmm, iya. Heeh. Kan kita nggak tahu ya, kualitas sayurnya apakah masih segar atau enggak, apakah tahan lama atau enggak juga, kan, ya?
Mhm, benar. Iya, benar. Kayak gitu sih, Kak, kalau aku, ya. Itu
Oke. Nah, terus tadi kan Kakak sempet bilang, ada tips yang lain, kan. Itu baru yang pertama, nih. Yang keduanya apa tuh, kira-kira?
Mhm. Nah, kalau yang pertama tadi kan aku udah buat catatan tuh, apa yang mau aku, eee, beli, ya, biar enggak keluar dari bujet, kayak gitu. Nah, yang ke-2, itu usahakan belanjanya itu di pasar ya, jangan belanja di supermarket.
Ya. Mhm. Mmm.

Nah, ini, ini penting, Kak, sebelum menentukan menu makanan ini bener, ini penting soalnya apa, meskipun kita udah aku ya terutama aku aku udah, eee, sering kayak gitu, maksudnya menentukan menu-menu kayak gitu, ada kalanya aku sendiri tuh bingung, Kak, untuk, eee, minggu depan nih aku harus, buat masak apa ya? Masakan apa nih ya? Itu aku sering banget tanya ke suami ke anak-anak gitu. Nanti, eee, seminggu kedepan tuh kalian tuh pengen dimasakin apa? Kayak gitu. Itu pasti aku tanyain, Kak, soalnya apa, meskipun kita udah terbiasa nih buat, eee, catatan kayak gitu tapi ada kalanya kita juga, hah bingung ya, kayaknya kemarin aku udah masak ini deh, <chuckles> iya kayak gitu jadi makanya aku selalu tanya sama, eee, suamiku sama anak-anakku gitu kalian pingin, eee, dimasakin apa? Kayak gitu. Jadi kalau mereka udah ada request ya udah, aku masukkan tuh, Kak, di rencana, eee, masak aku untuk minggu depan, kayak gitu. Jadi aku tinggal milih yang, eee, lain kayak gitu, nyari ide yang lainnya, gitu.
<chuckles> Iya. Heeh. Mhm. Mhm. Hmm. Hmm. Mhm mhm. Betul, ma bingungnya, <chuckles> mungkin lama-lama, bosan gitu ya? <chuckles> Iya iya. Wah. Mhm. Mhm mhm, wah lucu juga sih heeh. Lucu juga sih, berarti kan, eee, ibaratnya dalam keluarga itu ada semacam diskusi, atau musyawarah gitu ya untuk menentukan menu makanan mingguannya ya untuk brainstorming ide. <chuckles>
Mhm, iya bener.
<chuckles> Oke aku aku baru nemu sih ada ada metode seperti itu juga. Biasanya kan kadang ada juga nih kan orang yang udah terima jadi aja gitu kan, suka nggak suka makan gitu. <chuckles> Nah, ini ternyata bisa juga ya ditanya dari awal mungkin jadinya lebih enak juga ya kan, berarti apa yang, Kakak, masak itu lebih sesuai dengan apa yang keluarga makan dan harganya pun juga tetap sesuai anggaran gitu.
Iya, bener. Iya benar, Kak.

Oke. Untuk yang, tips yang ketiga ada sih Kak, sebenarnya. Untuk, tips yang ketiga ini
Apa tuh?
eee, ini penting banget ini Kak, bisa dipakai untuk, ya ibu rumah tangga, orang yang sudah bekeluarga atau mungkin anak-anak kos, itu wajib banget ini. Nah, yang ketiga usahakan selalu beli lauk itu, protein hewani ya, itu telur Kak. Ini penting banget. Kenapa kok telur? Karena, telur itu adalah, e protein hewani, ya. Selain itu kan, kita butuh banget tuh, protein hewani tiap hari. Nah, telur ini cara masaknya praktis banget, kayak gitu. Jadi, kalaupun kita pas lagi benar-benar malas banget masak, gitu ya, ya namanya, eee, kita manusia biasa Kak, ya kadang apa yang sudah kita rencanakan mau masak ini itu ini itu, tapi kadang ada kalanya kita males banget kan, Kak. Nah, daripada jajan mending kalau ada telur di rumah itu bisa, entah itu dibuat telur mata sapi ya, telur ceplok, kayak gitu, atau telur dadar, atau sekedar cuma direbus aja, itu udah jadi, eee, lauk yang benar-benar sehat, tapi dengan anggaran yang terbatas banget Kak, itu murah banget, kayak gitu, ini penting banget.
Oh, apa nih? Mhm. Mhm? Oh, kenapa tuh? Telur. Heeh. Iya. Ah, iya sih. Mhm. <laughs> Mhm? Mhm. Hmm. Ah, iya sih. <chuckles> Jadi, telur itu bisa dibilang makanan wajib buat orang yang mau anggarannya terbatas, dan praktis ya, berarti ya? <chuckles>
Iya, benar banget. Soalnya, kadang kita udah hitung ya, Kak, ya, seumpamanya, eee, 1 minggu nih, aku butuhnya ayamnya 2 kilogram, terus ada daging 1 kilogram, sama, eee, ikan nih, ikannya ada 2 kilogram ada beberapa macam ikan, kayak gitu ya. Tapi kan, kadang kita nggak tahu ya, ha kalau tiba-tiba ada saudara atau keluarga ke rumah gitu, jadi jatah makannya, eh, ternyata lauk yang harusnya bisa 1 minggu tuh ternyata udah habis, kayak gitu. Tapi, kalau kita ada telur, kita nggak perlu belanja lagi, kayak gitu Kak, tinggal, udah ceplok aja tuh telurnya tuh, <laughs> kayak gitu. Itu penting banget loh Kak, kayak gitu itu.
Mhm. Mhm. Iya, benar. Mhm. <laughs> Iya sih s juga. Iya, ini yang makan sama telur. <laughs> Iya, apalagi kan, telor kan juga, mungkin bisa bilang fleksibel kali ya, makanan apapun bisa dicampur ya, sama telor.
Iya, benar benar benar banget, kayak gitu.